E, bu benim için biraz zor bir konu ama şey, ııı, yani zorlandığım, toparlanmakta da zorlandığım ama, emm, eninde sonunda başardığım bir konu diyebilirim sana.
Hı hı. Hı hı. Çok güzel. Peki, hani, başarısızlıkla nasıl bir ilişki kuruyorsun da, toparlanabiliyorsun aslında veya zamanında neyi kuramadın da, böyle seni zorladı aslında, bu hisle baş etmek?
Hı hı. Hıı. Ya, şöyle aslında, hani, istersen bir ilk yaşadığım bir, ııı, örnek üzerinden anlatabilirim sana, belki daha açıklayıcı olur bu şekilde, eee, ya ben ilk işte böyle 17 yaşımda falan herhâlde o aralıkta, eee, üniversite sınavına girmiştim. Eee, ve ilk hani üniversite sınavında da kaydırma yaptım ve şey, eee, hani, ama şöyle anlatayım sana, yani o benim üzerine çok uzun süre çalıştığım, böyle, özel bir grup olarak, eee, derece beklenen bir gruptuk biz ve hani o şekilde çalışmıştım. Emm, hani, yeme, içme, sosyal aktivite, her şeyi, böyle, o çalışma temposuna göre ayarladığım uzun bir, eee, dönemdi ve tüm bu dönemin sonunda da o 2 saat, 3 saatlik sınavda ben kaydırma yaptım.
A, lütfen. Hı hı. A! Hı hı. A! Üzücü olmuş. Hı hı. Çok üzücü, yani ufacık bir ana bağlı bir şey olması. Hı hı.
Ve tabii Evet. Eee, ya evet, orada tabii, şeyi çok sorgulamaya başladım ben, hani, bütün arkadaşlarım, eee, istediği yere girdi. O grubumuzda tek bunu yapan bendim ve herkes ilk tercihine girmişken ben, eee, yapamadım. Eee, dolayısıyla, eee, bu beni çok üzdü. Çünkü hem başaramadım, eee, hem arkadaşlarımdan ayrı düştüm, hem kendime olan inancım, güvenim sarsıldı. Eee, kendime gelmem, yani bu başarısızlıktan sonra toparlanmam bir 6-7 ayımı aldı.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. O! Bayağı etkilemiş seni, bir de yani, bayağı genç bir yaştaymışsın aslında, böyle bir şeyle baş etmek zorunda kaldığında.
Ya, evet, şimdi, on yedi yaşı düşününce, hani, çok küçük bir yaş. Şu an bakınca şimdi, eee, 17 yaş, hani, o zaman gözümde çok büyüktü çünkü bu olay, yani, ya, bütün arkadaşlarım gitti, işte herkes ilk tercihine girdi -benim ilk tercihim tıp fakültesiydi mesela hani, eee, nasıl olacak şimdi? Çok saçma sapan. Eee, sonra işte o dönemlerde dilekçe yazılabiliyordu. E, ben değil ama öğretmenlerim, benim için dilekçe yazmışlardı. Hani, "Görelim, ne yaptı bu çocuk?" diye. <chuckles> Ondan sonra
Evet. Evet. Hı hı. Evet. Tahmin edebiliyorum. Hı hı. Hı hı. A! Evet. Hı hı. Nereye bir dilekçe yazılmıştı?